Tặng quà, lần đầu tiên mà mình vì tặng quà cho người ta mà mình chê người ta chê cái cách mình trình bày. Đó, lúc đó mình mới biết.
Vậy đó hả? Nè, nhưng mà đây có phải mối tình đầu hông? Hay là trước đó cũng có một vài mối tình lẻ lẻ rồi?
À, thật ra trước đó mình cũng có những những mối tình khác rồi, nhưng mà cảm giác như là họ đúng rồi, chính xác, nhưng mà họ chưa có chưa hề phản ánh 1 cái, tức là họ chưa hề phản ánh 1 cái vấn đề đó bao giờ hết trơn á, ờ, đến cái người này thì họ mới phản ánh.
Ờ, vậy là có trải nghiệm chứ. <laughs> À, vậy đó hả? À, tức là trước đây cũng đã có kinh nghiệm chứ hông phải là chưa có kinh nghiệm nè, cũng đã trải qua là có kinh nghiệm rồi, cũng tặng quà rồi, nhưng mà chưa thấy ai góp ý. <laughs> Đây lần đầu tiên bị góp ý cách tặng- tặng quà, phải hông? Mà cái cái cái cái khoảnh khắc mà bạn nói là trưởng thành là cái chỗ cái khoảnh khắc tặng quà luôn á hả?
Đúng rồi. Ừm, đúng, chính xác. Đúng rồi. Chính xác. Hông, riêng cái cái chuyện tặng quà chỉ là một một trong những cái, ờ ờ, đúng rồi, 1 cái yếu tố nhỏ thôi, đó, thực ra là cái
Nhỏ thôi hả? <laughs> Ừm, vậy thì bây giờ mình phải nghe từ từ nè, hấp dẫn quá. Ừm.
ờ, lúc đó mình mình mình, ờ, đi, a, gọi là đi, a, thực tập ở bên nước ngoài, mình đi thực tập nước nước ngoài thì, ừm, mình có mang quà từ bên nước ngoài về đó, đó lúc đó mình mình nghĩ là cũng cái giấu trong cái giỏ xinh xinh thôi, mình cũng hông gói ghém nhiều món quà đó hết trơn. Mà tự nhiên ý là mình mình nghĩ mình để trong đó là được rồi, mình, à, tặng cho người ta được rồi nhưng mà bạn, ừm, nhưng mà <laughs> a, cái đồ đó là đồ nước hoa, mỹ phẩm á, ờ.
Yeah. Ừm. À. Đúng rồi. Cũng ô kê. Cũng ô kê mà, cái giỏ quà đó là cái gì, đồ ăn hay là đồ mặc hay là đồ mỹ phẩm? Ô! Thì để cái giỏ ô kê mà. Ừm.
Ờ, thì đó, mìn mình nghĩ là như ô kê như vậy thôi, nhưng mà bạn này bạn đó đánh giá là cái chuyện đó mình chưa tinh tế, mình chưa thực sự là bỏ cái cái cái, a, công sức mình quan tâm đến người ta qua cái cách mình tặng quà. Bạn á yêu cầu là m mình phải gói ghém nó một xíu kiểu như là, ờ, có có có tí, a, có tí nơ, có tí hoa này kiểu kia nọ, đó, thì mới là cái, ừm, đem lại cái sự quan tâm.
Ừm. À. Vậy đó hả? Vậy đó? Rồi, tức là cái gói quà đó vừa đưa ra là bị chê liền. Nói sao anh hổng gói, phải hông? <laughs>
À. <laughs> Thì, à, thực sự là lúc mà bạn, ưm, không chê thẳng vậy đâu, nhưng mà về nhà bạn đó nói, bạn ấy nhắn là "Lần sau anh anh nhớ gói ghém lại nha, kiểu, tặng quà cho em thì em cũng em cũng gói ghém lại cho anh, nhưng mà khi mà anh tặng quà như thế này thì nó hơi lộ liễu và em cảm thấy là nó chưa có đủ bất ngờ ấy."